Also, angefangen damit habe ich, ähm, so bisschen in meinem Studium, also, wo man mal von den Eltern zu Hause weg war, da kriegt man dann quasi das Essen einfach nur vorgesetzt und da habe ich’s dann auch nicht hinterfragt so wirklich. Ja, und dann im Studium, desto mehr ich halt selber gekocht habe, desto mehr habe ich dann so 'n bisschen darauf geachtet, was ich auch einkaufe und was in den Lebensmitteln drin ist und so was, ähm, ja, und da bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass wir halt eigentlich voll viel Mist in uns reinschaufeln, irgendwann die stark verarbeiteten Lebensmittel, ähm, genau, und da habe ich dann halt immer mehr mich reingelesen und dann auch immer mehr drauf geachtet, quasi, mich gesünder zu ernähren. Das war dann so 'n bisschen schleichender Prozess, bis ich halt jetzt an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, wo ich dann sage: „Okay, ich ernähre mich, äh, pesketarisch.“, so, weil das so die gesündeste Form ist, hm, hat man zwar noch Fleisch und die ganzen, ja, ähm, essenziellen Fettsäuren, die man halt, äh, braucht, die die Pflanzen, dir halt nicht so geben, aber Fisch ist halt dann doch viel gesünder als, hm, sagen wir mal, Rindfleisch, äh, allein wegen Omega-3-Fettsäuren und so was. Ja, und so richtig ja, ich ich habe schon mal versucht, es ihm so 'n bisschen zu erklären und auch 'n bisschen seine eigenen ja, ich will jetzt nicht sagen, Fehler, aber seine Essgewohnheiten, äh, vor Augen zu führen. Der trinkt zum Beispiel auch, äh, sehr viel Alkohol, so. Also, bei du musst vielleicht wissen, w w ähm, in Bayern ist es halt ganz normal, dass du, äh, ah n ja, sagen wir mal, deine Feierabendhalbe oder auch zum Mittagessen schon anfängst, Bier zu trinken, ist hier so 'n bisschen Kulturgut. Ja
Mhm. Ja, richtig, mhm. Mhm. Ja, total. Mhm. Ja. Mhm. Okay, ja, mhm. Ja, sag kann es sehr gut nachvollziehen, ja, ja. <laughs>
Genau, aber der reagiert da eh allergisch. Also, Alkohol ist jetzt mal so 'n einfaches Beispiel, weil da da weiß halt eigentlich jeder, dass er schlecht ist. Und wenn ich dann sage: „Hey, du trinkst bisschen zu viel, willst du dann nicht mal bisschen auf dich schauen, weil, ähm, das geht halt langfristig nicht gut.“ und dann, ja, ist das eher so 'ne abblockende Abwehrhaltung von ihm, also, ich habe schon mal 'n bisschen versucht, es anzusprechen. Nein, gar nicht. Der treibt keinen Sport, ne, ne. <chuckles> Also, r relativ ungesunder Lebensstil.
Mhm. Mhm. Macht dein Vater Sport? Ja, mhm. Ach, gar nicht, okay. Mhm, mhm, mhm. Wie ist deine Mutter da dazwischen? Also, steht sie da so zwischen euch und weiß da nicht so recht, ähm, hm, hm, wem sie's recht machen soll, gerade bei solchen Feiertagen? Oder ist deine Mutter dann auch eher so: „Ne, wenn ne, wenn, ne wenn der Bub das und das will, dann dann koche ich das mit dazu.“ oder wie sieht das aus?